كنت عايز أحكي لك عن مشكلة بتواجهني مؤخرًا في حياتي و و وهي يعني زي ما تقول كده مَحَل سؤال كبير جدًا ليّا كل يوم إن إن أنا إزاي أحِل المشكلة دي. و ويعني بابقى م متضايق دايمًا إن طالما في أنا مشكلة موجودة و وما حليتهاش وكده وهي فكرة إن أنا ما عنديش مساحة يعني مهيّأة إن أنا أمارس الحاجات ال اللي أنا باحبها أو ال الهوايات أو يعني الحاجات الإبداعية بشكل عام ف في يومي كل يوم بسبب طبعًا ال الانشغال بالحاجات الأساسية والأولويّات من ضِمنها آآ الشُغل أو الدراسة أو ال أو الوقت اللي أقدر أقضّيه مع العِيلة وكده، فطبعًا دُول بي بيشغلوا حيّز كبير جدًا ف في يومي ولذلك بيخلّي موضوع فكرة إن أنا آآ أدّي وقت العادة إبداعية عندي أو هواية أو أو حاجة أنا باحب أعملها صعب جدًا.
آه، هو أكيد طبعًا حاجة زي كده ممكن تكون صعبة جدًا، مقدّر الحيرة اللي أنت فيها والضغط اللي أنت فيه، لإن أكيد يعني مشاغل الحياة بتكون كبيرة، وهي يمكن بتقضي على أي حيّز أو أي وقت فراغ بتمارس فيه أي حاجة أنت بتحبّها. بس أنا عايزك تحكي لي كده شوية عن طبيعة العادة الإبداعية أو الحاجات اللي أنت بتحب تمارسها أصلًا.
إمم. آه، هو أنا يعني الحاجات اللي أنا باحب أمارسها أكتر هي ال الرياضة وكمان فكرة الكتابة، يعني أنا باحب ال الكتابة جدًا ويعني من وأنا صغير كنت باحب ال ال الموضوع ده ويعني يعني شايف إنّها موهبتي نوعًا ما و ويعني بالاقي نَفْسي فيها جدًا وباكون مبسوط جدًا و وأنا باعملها أو لمّا أنا يعني أعمل فيها إنجاز جديد أو حاجة زي كده وكذلك برضه ال الرياضة، يعني أنا باحب الرياضة جدًا و ويعني آآ اتدرّبت رياضات كتير من ضِمنها طبعًا رياضات عجبتني واستمرّيت فيها و ورياضات تانية لأ. فلذلك الحاجتين دُول يعني كانوا حاجة أنا باحبّها جدًا، وللأسف يعني نوعًا ما بطّلت إن أنا أعملها لسبب م مشاغل الحياة يعني زي ما زي ما قُلت لك.
إمم. آه، يعني هو واضح إن أنت من كلامك يعني قد إيه أنت بتحب الحاجات اللي أنت بتعملها وقد إيه أنت شخص مُبدع يعني تمارس الكتابة وفي نَفْس الوقت يعني بتحب تمارس الرياضة يعني عادتين أو هوايتين جُمال جدًا بصراحة. بس بالنسبة بقى لمشاغل الحياة نفْسها، أنت قُلت إن أنت يعني في شُغل ودراسة، ممكن تحكي لي يعني عن طبيعة المشاغل وإزاي بتأثّر على يومك عمومًا؟
إمم.